Да, понятно, понятно. Слушай, ну, это очень интересный вид деятельности. То есть, ты такой генератор идей, да? То есть, это надо, м, как-то вообще прям за закрепить как работу. Чем ты занимаешься? Я- генератор идей.
<chuckles> Да, ну, это да, конечно, не звучит как прямо работа официальная, но всё равно она приносит и удовольствие, и деньги, и возможности.
Ну, тем не менее, тебе это приносит и удовольствие, и деньги, и возможность развития. И в таком случае, возможно, не только тебе, но ты действительно что-то сгенерируешь. В конце концов, такое, что может изменить. Там тот же ресайклинг, апсайклинг и к нему отношение, да, раз ты над этим работаешь уже.
Н-да. Мгм. Конечно, так хотелось бы что-то одно сделать и уже с этого получать деньги до конца дней, и сидеть где-нибудь на каком-нибудь острове, отдыхать, с солнышке загорать, но и перестать генерировать идеи, да, а генерировать тока идеи, на какую сторону п
И перестать генерировать идеи. То есть тебе надоело, ты больше не хочешь, ты хочешь догенерироваться как-нибудь до какой-нибудь идеи, которая будет приносить тебе доход до конца жизни, и всё, и уйти даже с этой работы?
Да, просто как-то, наверное, сам я т со временем устану отдыхать и со временем, может, опять вернусь к этому н
Вот это был мой следующий вопрос, но ты меня опередил. <laughs>
<chuckles> Да, но кто знает, с как там это повернется. Пав просто хочется дойти до уровня, где я лежу на песочке и просто думаю, на какую сторону повернуться.